فكنت مُرفَّهة جدًا يعني وعندي اللي بت عاملة النضافة وأودّي م أولادي في مدارس international، فكانت الحياة بالنسبة لي سهلة، مش سافرت السعودية برضه كانت نَفْس النظام، الفلبينيّة وال والدنيا كانت يوم ما قرّرت أشتغل، قرّرت أشتغل في مَدرسة ولادي وكنت بادّي الفلبينيّة أكتر من راتبي، عشان أبقى مع أولادي عشان زهقانة. ف آآ لمّا سافرت بقى دولة أجنبية كان كل حاجة في حياتي عبارة عن تحدّي، الحياة، الثقافة، ال الفِكر وإن أنا بقى لمّا فلوسنا بدأت تخلَص وخلاص اضطرّيت إن أنا لازم أنزِل أشتغل ولا باعرف اللغة
كويس. اهم. كويس. تمام. إمم. آه، هنا ال هنا الفِكر بدأ يختلف، إن إحنا الأول كُنّا بنشتغل عشان خاطر الموضوع تضييع وقت، الموضوع أكون جنب أولادي، هنا بدأ بقى ال ال ال التحدّي الكبير، التغيير الكبير، أنا محتاج للشُغل بقى، أنتِ محتاجة للشُغل في اللحظة ديّة.
بالضبط. آه. كان كانت لحظات صعبة جدًا، وكان في تحدّي بقى بالنسبة لي أكتر
آه. وطبعًا بتقولي بقى بلد تانية، بلغة تانية، بناس تانية، فالتحدّي بالنسبة لِك كبير جدًا.
إمم. بالضبط. لأ وفي تحدّي آخَر، إن أنا مُحجّبة. في بلد أوروبية.
آه، والبلد دي بلد أوروبية، فالمُحجّبات شكلهم ملحوظ. آه، آه.
آه، آه. يعني أنا أفتكر أنا كنت أول ما سافرنا، سافرنا منطقة اس جزيرة اسمها جزيرة madeira. madeira دي حرفيًا كانوا بيقعدوا ي يعني لدرجة إن أنا شُفت مرّة ناس بيصوّروني من بعيد، آآ، مستغربينّي. والله حرفيًا ما كانش فيه مُحجّبات نهائي، يعني حرفيًا كنت بالنسبة لهم غريبة.
إمم. <giggles> آه، هم مش فاهمين ده إيه، هم مش فاهمين ده إيه.
إمم. لأ هم مستغربين، هم فاهمين طبعًا، يعني هم بيقولوا مش عارفين، بس لأ يعني ده عَبَط، يعني إحنا العالَم بقى كُلّه قرية واحدة يعني، هنستعبط، يعني إيه مش عارفين ده إيه، بس هم كانوا مستغربين، فاتعرَّضت بقى لعنص
آه. آه. بالضبط، بالضبط. آه. مستغربين المنظر ده في وِسطيهم بقى، في الجزيرة ديّة. آه.
آه. آه. ما كانش في، حتّى العرب اللي موجودين مش مُحجّبات، والمُحجّبات أقصاه يعني اللي هو بقى الturban بالشَعر يبقى باين برضه ولابسين نُص كُم وكده يعني، فأنا كنت حِجاب، حجاب، يعني حِجاب، م آآ، طرحة ألِفَّها كده و و وهو ده، أنا كده، فهمت؟ ف آآ، طبعًا مش لاقية أي شركات، أي مجال إن الواحد يشتغل في أي حاجة وأنا واحدة مُرفَّهة.
إمم. آه، آه. تمام. كويس. آه.
فاضطرّيت إن أنا آه، اضطرّيت إن أنا بقى إيه، أروح أسأل في مطاعم.
م بالنسب إمم.
فدي كانت تجربة بقى مش عايزة أقول لك اللي هو اللي هو أنا أقصى تعرُّف بيني وبين المطاعم إن أنا طول عُمري باكُل في أحسن مطاعم في مصر أو في السعودية.
<laughs> طَب حاجز اللغة حاجز اللغة، قدرنا نكسره؟
وحاجز اللغة وحاجز الحِجاب، والحِجاب، يعني اللغة والحِجاب.
آه. كده بقى عندنا تحدّيين كُبار، إن أنا شكلي غريب بالنسبة لأهل البلد أو الناس الموجودين وكمان اللغة، طيب ما في حاجة تالتة برضه.
بالضبط. كنت باترفض حرفيًا. اللي هي؟
طَب ما في حاجة تالتة، المهارة، المهارة اللي عندِك، هل أنتِ كان عندِك خبرات قديمة والّا كنتِ لسّه برضه بتبدأي حاجات جديدة؟

إمم.
أنا دخلت مع الChef بقيت مساعدة بقى ليها، قالِت لي هتبقي مسؤولة عن الdecoration بتاع ال اللي هو ال السَّلَطَات، الحلويّات، آآ أطَلّع بقى أحُطّ ال فاهم حاجات كده يعني إيه الحمد لله كانت حاجة بسيطة.
طب ما هو هنا بقى لأ، هو هنا في سؤال بقى غريب، ما هو ده تحدي أكبر، اتعاملتِ إزاي مع الناس جُوّه المطبخ، وأنتِ بتقولي إن أنتِ مش معاكِ نفس اللغة بتاعتهم أو مش بتتكلمي نفس اللغة بتاعتهم، بتاعة البلد؟
امم. الChef ال الChef آه، بالضبط الChef الكبيرة دي كانت بتتكلِّم برتغالي لإن بقى لها سنين، 20 سنة والّا حاجة فما بتعرفش تتكلِّم إنجليزي حتى، يا أوزباكستاني يا بقِت تشاور وتعلّمني يعني بجد كانت حد عُمري ما أنساه في حياتي، بقِت تقول لي مثلًا السَّلطة بتاعة السّلمُون بتتعمل كذا، السَّلطة دي بتتعم وتشاور لي بقى تعملها قُدّامي، وأنا أحفظ بالمشاورة، وكنت في رمضان وتعمل لي وجبة فطار، آه، والله العظيم بس شوف يعني سبحان الله ربنا وقّف لي آآ فعلًا، كان تحدِّي كنت بقعد أعيّط، يعني لإن فعلًا اليوم كان قاسي جدًا كنت بابدأ شُغل الساعة 11:00 ص وأنا أصلًا من النوع اللي ب باصحى الساعة 15:00 مثلًا، ورمضان، وما فيش قهوة.
كويس. صعب أوي ده. آه. آه. الحمد لله. إمم. <laughs> تحدّي جديد، تحدّي جديد، <laughs> تحدّي جديد، <laughs> مجموعة تحدّيات كبيرة، آه.
بالضبط. فتخيّل آه، أبدأ 11:00 والبيت بعيد جدًا. هَند ده تحدّيات، ده أنا ما أنساش السنة دي كانت أصعب سنة في حياتي كُلّها، يعني أنا ما خسّيت فيها 20 كيلو مبدئيًا يعني، خسّيت إن لبسي ما في لأ، بس كان كان Up normal كانوا يشوفوني لأ، Diet ما أنا كنت باكُل أكل برتغالي بقى، فكان بالنسبة لي أكتر من الDiet يعني بُصّ يعني
إمم. طَب ده كويس، كويس. ده كويس، ما احتجناش نعمل Diet ده كويس. آه، <laughs> آه.
فكُنت باقَضّي اليوم كُلُّه بارجع من 11:00 بارجع بيتي 00:00 ف في رمضان.